Tu vois? A
Oui, oui, oui, oui, mais c'est un apprentissage. C'est-à-dire que, tu vois, c'est comme, heu je veux parler d'autre chose à ce sujet qui est qui est intéressant et qui, pour moi, est encore, heu, u une idée, heu, une, hem, <clicks tongue> comment on appelle ça? Une idée limitante, heu, que j'essaye de de une croyance limitante que j'essaye de dépasser, heu, c'est, heu, tout ce qui est, heu, c tout ce qui est, par exemple, heu, au heu, pas, heu, pas l'audio parce que l'audio, heu, j'aime bien. Mais tout ce qui est vidéo, tu vois? Et je dois faire, heu, des des des m quelques vidéos et pour le moment, heu, j'ai énormément alors, a autant je m'en moquais quand j'étais, heu, en en classe de tu vois? Bon, j'arrivais correctement habillée. Ah oui, oui, ça je ça ça m'est égal, je peux parler devant 30 personnes, ça, ça m'était absolument égal. Bon heu, on me regarde, mais on écoute ce qu'on dit, heu, ce que je dis et c'est et voilà et mais quand
Exactement. Oui. Oui. M d'accord. Mmh mh. Moui. Mmh mh. Heu heu, plus oui. Être devant les gens? Ouais. Heu, oui. Oui. Mais du coup, c'est un public restreint. Je veux dire que, heu, une vidéo, heu, ah une vidéo, elle peut faire le monde entier. <chuckles>
Oui. Oui, mais tu les as en face, tandis Oui, mais quand tu fais une vidéo, le problème c'est que tu te vois toi d'abord, puisque tu regardes, heu, soit ton écran, soit ton truc et là, c'est affreux. Cet alors surtout au début, alors après tu t'en fous, tu te regardes plus, tu vas à toi mais heu, mais au début c'est à moins d'être top model et encore je suppose que les top model arrivent à se critiquer, heu, je veux dire, tu te dis: «Oh là ça, ça va pas, ça, ça va pas, il faut refaire et cetera» et donc heu heu heu, là, il y a alors qu'on toi de créativité, heu, j'ai un blocage donc heu, là-dessus et c'est aussi un manque de, heu, il y a des gens qui sont pas beaux et je je ne sais pas que je sois belle, tu vois? Parce qu'il y a une fille qui me dit: «Mais moi, heu, si j'étais comme toi, bah je le ferais, tu vois? Pourquoi tu le fais pas? Et et ben non je ah non, non, non, je suis vieille, ah non je suis j'ai une ride là, ah non ça va pas et cetera». Donc heu
Exact. <chuckles> Heu, oui. <chuckles> Heu, oui. <chuckles> <clears throat> Ah oui. <chuckles> Mmh. <chuckles> Mmh mh. Oui, mais alors il faut te dire que de confiance en toi? Oui. Non n mmh. Moui tout à fait, tout à fait. Ah! <chuckles> Tu t tu te rends compte des barrières que tu te mets, mais en fait, c'est pas que toi, hein. C'est vraiment la vidéo, c'est quelqu'un qui rebute, heu, c'est quelque chose qui rebute, heu, beaucoup de gens, heu, ils ont beaucoup de mal à passer le pas.
Mais complètement! Complètement! Mais parce qu'on se voit et que, heu, alors alors quand quand on est devant un public, bah on se voit pas.
Mmh mh. Exactement, tout à fait.
On s'écoute on s'écoute pas, on est soi-même et et enfin moi c'est comme ça que je je cherche pas à me faire plus ou moins je j'ai ce t je dis ce que j'ai à dire et et que et quand j'ai enseigné je n'étais pas assez non plus authentique, ça j'en suis sûre, j'aurais beaucoup gagné en étant plus authentique. J'ai, heu heu heu, la s
Mmh. M c'est ça. Oui. C'est-à-dire? Que tu jouais un rôle?

Oui, ça aussi, oui, tout à fait, oui. Oui.
Tu vois? Heu et ta façon de transmettre est unit unique, heu, je te parle du coaching, heu, ta façon d'aider, ta façon de tu vois? Ton architecture, heu, le l'architecture que tu utilises, heu, pour aider, heu, pour coacher, heu et tout ça, c elle est unique, c'est de la créativité. Tu vois?
Mmh. Mmh mh. C'est très intéressant de de de de d'élargir, heu, ce propos, heu heu oui et heu, on a t
La créativité, elle fait partie de nous, c'est juste qu'on heu, on le sait, heu, la plupart des gens le savent pas. Mmh.
Oui, ils attend à tendance à se dire: «Bah, heu heu, un, heu, voilà, heu, il faut être, heu, compositeur ou il faudrait être, heu heu, ou il faudrait être, heu- je ne sais- pas, heu, écrivain, peut-être, heu»
Mais non. Pas du tout. <chuckles> Mais oui. Mais tu vois, par exemple, heu, rien que quand tu, hem, tu tu vas pas bien, par exemple, tu te remets en question, tu réfléchis sur tes émotions, tu tu en fais un, mmh, un diagnostic, tu eh beh tout ça, c'est de la créativité
Mmh. Mmh mh. Mmh, mmh, mmh. Oui. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai. <chuckles> C'est très intéressant, ouais, ouais.
tu vois? Oui, parce que si tu avais pas cette créativité, tu ne pourrais pas, heu, te remettre en question, réfléchir sur des sur des sujets, heu, qui te touchent, qui te passionnent, qui te tu vois?
Oui, c'est vrai que, heu, ça, ou ça, pour le coup, oui et je suis plutôt quelqu'un d'authentique qui s qui me remet en question, heu et qui cherche à évoluer. Donc heu, ce serait ce serait mon axe de créativité, tu vois? Ouais. Mmh mh.
Mmh mh. Exactement. Tout à fait. Exactement, tout à fait. La créativité, c'est pas forcément visible, ça peut être intérieur.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Ouais.
Mmh. Ta façon de disputer, de transmettre, heu, d'être passionnée, tout ça, c'est de la créativité. Tu vois? Donc heu, je pense pas que qu'elle soit d'aujourd'hui, je pense juste que tu le savais pas. Tu vois?
Mmh mh. Très intéressant, mmh.